Sebenarnya kalau dibilang tuh say eee, karena aku udah lama jadi menulis ya, maksudnya aku suka hobi menulis jadi, apa pun yang aku pikirin misalnya aku punya ide apa itu selalu aku tulis di draft Kak, jadi kayak misal aku punya hape gitu, aku tulis, eee, aku coba tulis di notes aku sendiri, terus kalau nggak gitu ada buku nulis di buku, eee, apa yang kiranya misal nih aku bahas tentang lingkungan gitu, aku ada ide buat lingkungan nanti, aku kembangin lagi tapi nanti untuk menulis paragrafnya, kan kalau kita nulis itu kan, kita nggak bisa untuk mengungkapkan 1 paragraf aja kan Kak. Jadi kita kalau penulis buku itu kan artikel ya apalagi, itu kan kita butuh berhalaman-berhalaman gitu Kak, jadi, nah yang membuat, eee, aku ngu kurang konsisten pada saat ini itu adalah, gimana ya caranya sekarang tuh bukan buntu karena ide, bukan karena omongan orang lain tapi lebih ke akunya sendiri nih gimana ya cara memotivasi untuk agar aku tuh, eee, tetap konsisten dalam menulis karya yang sebenarnya aku tuh nggak terlalu mikir, eee, kata orang Kak, jadi, eee, mau mereka bilang eee, karena kan karya ya Kak ya, kalau karya kan, ada positif ada negatif, jadi, eee, bebas orang mau menilai karya kita seperti apa gitu ya kan Kak. Heeh, jadi selama ini aku nulis ya sesuai apa yang aku ekspresikan, jadi, kebanyakan aku nulis artikel di f di blog gitu, eee, jadi, eee, fiksi juga aku nulis cerita, beberapa cerita aku masukin ke beberapa website kayak gitu gitu Kak, nah, untuk saat ini aku bener-bener kurang konsisten gitu, Kak.
Mhm. Oh, paham. Mmm, ngerti. Mmm, ngerti. Mmm, iya paham. Betul. Oke, ngerti. Oh oke oke, mmm, sebelumnya aku ngerti sih, apalagi kalau misalnya mungkin ada kesuntukan akan suasana mungkin ya terkadang itu membuat Kakak juga jadi lebih lebih apa ya, mungkin lebih kurang termotivasi gitu untuk melanjutkan menulis kembali, ini mungkin ada beberapa hal gitu ya yang bisa aku sarankan gitu ya kepada Kakak sekiranya ini, eee, bisa Kakak pertimbangkan gitu, eee, mungkin Kakak bisa pertama-tama itu, mmm, eksplorasi dulu Kak kayak we mungkin pada saat Kakak menulis Kakak membutuhkan lingkungan atau mungkin, eee, rutinitas yang baru gitu sehingga, pada saat Kakak ingin melanjutkan menulis atau Kakak ingin konsisten menulis, itu tuh selalu diwarnai dengan apa ya, kesannya kayak gairah gitu untuk ber menulis lagi gitu Kak, bisa jadi
Mhm. Heeh. Mhm, apa tuh Kak? Boleh boleh. Boleh boleh. Oh. Oh berarti tempat ya Kak ya, tempat untuk aku nulisnya gitu ya, wadahnya gitu ya?
Iya betul Kak bisa jadi
Maksudnya gimana aku kayak di kafe gitu ya Kak?